हिम्मत ऐसे ही बनाई रखी मतलब बहुत बार ऐसा भी होता था ना कि मैं हार जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि, अब मुझसे नहीं हो पाएगा मतलब मेरे आँखों से आँसू भी आए हैं कई बार ये सोचते-सोचते, कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो बस गया, अब जो भी है देखा जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठता था और मैं यही सोचता था कि नहीं हार तो नहीं माननी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, नहीं होगा उस और अगर मैं कोशिश करता रहा तो हो सकता है हो जाए उसके भी चाँसेज़ हैं। तो ये जो आशा की किरण होती है ना, वो जो एक होप लेकर हम चलते हैं जीवन में मुझे लगता है उसी ने कहीं न कहीं मुझे बाँधे रखा जीवन में और <chuckles>
हुँ। हाँ। समझ सकता हूँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। जी, बहुत अ, अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। ये सब कि आपने
और तो ऐसा कुछ नहीं था।
<chuckles> जी, बहुत सच में आपने अ, में काबिल-ए-तारीफ़ है आपने स्ट्रगल किया इतना जीवन में। और चलिए पूछना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे आपने कई जगह पर का वर्क किया है, कई जगह का एक्सपीरियंस लिया है आपने, अनुभव है आपको। तो जब कोई रिज़्यूमे बनाता है अपना किसी कंपनी में जाने के लिए अ, मान लीजिए फ्रेशर की बात करते हैं हम लोग अ, तो किस तरह से रिज़्यूमे बनाना चाहिए उस व्यक्ति को कि उसने क्या-क्या अगर ये इंटर्नशिप वगैरह में कुछ किया है तो किस तरह का रिज़्यूमे होना चाहिए?
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा मेरा अनुभव है कि अ, आपका जो रिज़्यूमे है ना वो बहुत ही अ, सिंपल होना चाहिए और एक सिंपल मैं कह सकता हूँ बहुत साधारण-सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें अ, तड़क-भड़क नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ-कुछ लोग ऐसा रिज़्यूमे बनाते हैं कि उसको सजाएँगे, वहाँ पर एक साइड में बॉर्डर भी रख देंगे। हुँ हाँ, वो बॉर्डर भी होगा, लेकिन आर्टिस्टिक वाला जो बनाते हैं ना वो उनके लिए होता है जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं जैसे कि आर्ट फ़ील्ड के लोग हो गए या फिर
हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> हाँ, वो ज़रूर है कि थोड़ा आर्टिस्ट त जैसा लगने लग जाता है, उसमें बॉर्डर वग़ैरह होती है। हाँ। जी। हाँ ज उस फ़ील्ड में जाना हो तो ब ह
हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप एक एक ऐसी नौकरी के लिए जा रहे हो जैसे कि कहीं कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज़ होते हैं इनके लिए तो बहुत आपका साधारण-सा एक रिज़्यूमे होना चाहिए, उसमें सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे फॉन्ट नहीं होने चाहिए, फॉन्ट ऐसे साइज़ के होने चाहिए एक ना बड़े होने चाहिए ना छोटे जो पढ़े जा सकें और उसमें सच्चाई बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं अपने दोस्त से रिज़्यूमे बनवा लेते हैं या फिर कहीं से कॉ कॉपी-पेस्ट कर लेते हैं तो फिर जब वहाँ पर क्वेश्चन्स होते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना तो आप फिर नहीं बता पाते हो। हुँ।
ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा। जो पढ़े जा सके आसानी से। हाँ। हुँ। <chuckles> जी। बैठ के दिए वो, जी। अच्छा यही यही सवाल रिज़्यूमे से ही संबंधित सवाल आपसे फिर से मैं प दोहराऊँ और पूछूँ कि कोई व्यक्ति है जैसे आप हैं जिन्हें काफ़ी अ, जिंदगी में अ, काफ़ी कुछ आपने अनुभव रखा है। अ, तो क आप कैसे अपना बनाएँगे रिज़्यूमे? क्या-क्या लिखेंगे उसके अंदर?
जी। हुँ, हुँ।